Eee, ben partnerimin, eee, yeme alışkanlıklarıyla büyük bir çatışma yaşıyorum açıkçası. Eee, yani, tabii ki, eee, cinsiyetçilik yapmak istemem ama erkekler biraz daha eğer özel bir beslenme düzenleri yoksa et yeme eğiliminde oluyorlar. Eee, benim eşimde de aynı şey mevcut. Yani, ben o kadar fazla et tüketmek istemiyorum açıkçası, eee, ve bu konuda inanılmaz çatışma yaşıyoruz. Ya, ben başka bir yemek yaptığımda asık bir suratla karşı karşıya kalıyorum. Eee, ya, kendisi yemeyi reddediyor ya da onun istediği şekilde bir şey piştiğinde ben aç kalabiliyorum, eee, ve bu problemi nasıl çözeceğiz gerçekten hiçbir fikrim yok.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, gerçekten bu yaşadığın çok anlaşılır bir durum. Çünkü, eee, pek çok, eee, partnerler birlikte yaşarlarken özellikle, e, bu gibi yeme alışkanlıklarının farklılıkları sebebiyle, eee, uyuşmazlıklar yaşayabiliyorlar. Bunun neticesinde de anlaşmazlıklar doğabiliyor. Eee, peki, sen ne zamandır, eee, böyle, bir durum içindesin ve, eee, bu durumu şimdiye kadar nasıl yürüttün?
Evet. Iıı, aslında en başından beri, eee, böyle bir durum içerisindeyim. Yani, biz çok uzun zamandır birlikteyiz, belki 10-15 yıl olmuştur. Eee, en başta, e, ben ona uyum sağlıyordum açıkçası. Hani, ilişkinin birazcık kendinden taviz vereni herhâlde bendim bu anlamda. Ama ben artık çok sıkıldım bu durumdan ve, eee, ya da benim yeme alışkanlığım değişti bu süreçte sanıyorum. E, dolayısıyla çok uzun zamandır devam eden bir şey ama şu an, eee, çok en üst, eee, noktada olduğunu söyleyebilirim, kesinlikle.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet başlarda her ne kadar sen uyum sağlasan da, e, zaman ilerledikçe ve tabii, seneler eb eklendikçe üstüne belki sen de artık, hani, kendi istediğin gibi bir, e, düzende yeme rutinini sürdürmek istedin. Ama tabii bu da çatışınca. Eee, peki yani, iii, yemekleri yapma anlamında genelde bu rolü kim üstleniyor nasıl oluyor yemeklerin pişirilme süresi?
He he. Eee, genelde yemekleri, eee, yapma rolünü ben üstleniyorum. Çünkü kendisi, e, daha yoğun çalışıyor, ben daha yarı zamanlı, eee, çalışıyorum. Dolayısıyla, eee, o şekilde, ımm, iş bölümümüzü yaptık. Eee, yemek yapma işi bende. Eee, kendisi sadece, eee, yemekle görevli.
Hı hı. Evet. Peki, alışveriş, yani, bu yemek için öncesindeki alışveriş sürecini ne kadar sürede bir yapıyorsunuz ve alınacakları nasıl belirliyorsunuz partnerinle ikiniz ve bu nasıl ilerliyor?
Hı hı. Eee, şöyle, aslında birlikte gidiyoruz çünkü ben böyle çok büyük marketlere gitmekten hoşlanıyorum, seviyorum market gezmeyi ve değişik değişik marketleri. Dolayısıyla arabayla gitmemiz gerekiyor. Eee, benim ehliyetim olmadığı için de eşimle birlikte gidiyoruz ve yani paş poşetleri, paketleri o taşıyor açıkçası. Çünkü aylık alışveriş yapıyoruz gibi, eee, düşünebilirsin aslında. Eee, alınacaklara da şöyle, eee, karar veriyoruz. Iıı, yani biraz indirim varsa atıyorum etlerde, kıymalarda onlardan alıyoruz ya da bak bakliyatlarda indirim varsa birazcık açıkçası fiyatı göz önünde bulunduruyoruz. İşte hangi sebzeler varsa ona göre sebze alışverişimizi yapıyoruz. Yani, "Ben şu yemeği yapacağım, şunu alayım." şeklinde bir alışveriş olmuyor. Ben o kadar planlı bir insan değilim. Eee, dolayısıyla ne gördü yani, ne görüyorsak onların arasından seçerek eve gidiyoruz diyebilirim.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet, ayda 1 alışveriş yaptığınız için -yani, büyük alışveriş anlamında pek çok şeyi aldığınızdan evde genelde aslında çoğu zaman, o zaman, eee, pek çok, ııı, başlık altında da malzeme bulunuyor diyebilir miyiz?
Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle o şekilde oluyor, evet.
Peki, mesela, eee, partnerinin, eee, isteklerini göz önünde bulundurmadığını varsaydığında, senin için ideal bir günde öğünlerde neler olursa senin için çok iyi olur?
Eee, yani, balık olabilir. Benim için çok ideal olur. Yanında da, böyle, bir makarna ya da, işte, karidesli makarna. Yani, ben, emm, çok et et değil de, hani, proteini de bir şekilde alabileceğim ama karbonhidratın da olduğu, ne bileyim, o karidesli makarnanın içine kabak da koyarım. Eee, sebzenin de bir şekilde olduğu bir şey benim için ideal bir öğün oluyor açıkçası. Yani, ben açıkçası çorbayla da geçirebilirim ama o doymaz. Hani, o konuda haksızlık yapmayayım. Tamam, yine bir yemek söyleyeyim. Eee, balık, eee, protein ve sebze ideal benim için.
Hı hı. Hı hı. Evet. Peki, partnerinin, eee, sence ideal öğününde neler olmalı?
Eee, onun ideal öğünü, eee, ya büyük bir hamburgerdir bence ama böyle gerçek etli, yağlı bir şeyden bahsediyorum eee, ya da yine bir ettir, hani, üzerinde böyle tereyağı gezdir yanında da patates kızartmasıdır, yanında da hatta, eee, koladır. <chuckles> <sniffs>
Hı hı. Evet. Ya, aslında ikinizin de ideal öğünleri, eee, birbirinden, e, farklılıklar arz ediyor. Peki, neler tüketiyorsunuz, böyle, genele yay yayıp düşündüğünde? Şimdi ideal öğünlerinizi söyledin. Çoğunlukla tükettiğiniz akşam öğünlerinde neler oluyor?
Çok. Evet. Eee, çoğunlukla tükettiğimiz akşam öğünleri etli oluyor açıkçası. Etsiz sadece bakliyat. Eee, yani, çünkü diyelim bir gün et yedik, yani ızgaraya koyup kızartılmış bayağı et yedik. Ertesi gün tabii, insan et yememek istiyor, yani, bende bu şekilde işliyor. Dolayısıyla, bakliyat olan günler de oluyor ya da, eee, ne bileyim, domatesli makarna yersin bazen, hani, yemek yapamazsın ve onu yersin. Bu çok normal bence ama o sürekli et yemek istiyor. Yani, yemek yapamamış olsak da donmuş bir et satın alıp onu pişirilmesini istiyor, eee, ve burada aslında çatışma oluyor. Sürekli et yemek istemesi ve zeytinyağlıların içinde bile et yemek istemesi.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, peki, o, böyle, sürekli et yemek isterken ve senin de bünyen bunu istemezken sen, eee, bunu ona nasıl ifade ediyorsun, bu duruma nasıl tepki veriyorsun?
Eee, yani, bu zamana kadar aslında, eee, o burun kıvırdığında ben o yemeği bir daha, hani, o şekilde yapmadım. Imm, yani, atıyorum nohutu etli talep ediyor kendisi, eee, ben de etli yiyemem. Eee, dolayısıyla biz nohut yemeyi bıraktık, o şekilde ilerledik ve bu çok yapıcı olmadı açıkçası. Çünkü zaten, hani, yapabildiğim yemek sayısı az, dolayısıyla birkaçını da elediğimizde geriye çok bir şey kalmıyor. Çok yapıcı ve, eee, çözüm odaklı bir şey olmadı zannediyorum bu durum.
Hı hı. Evet. Yani, sen aslında kendini, eee, ortak bir çözüm bulmuş gibi değil de daha çok partnerinin isteklerine göre evrilmiş gibi mi hissediyorsun?
Kesinlikle öyle hissediyorum evet.
Yani, peki, şöyle bir şey senin için uygun olabilir mi? Yani, bahsettin ya, i işte, tamam her ne kadar protein olsa onun yanında bir şekilde destekleyici farklı bir türde olması seni, iii, iyi hissettiriyor diye. İşte, misal eşin de, böyle, yine o, işte, tereyağı gezdirilen etten aldı ve ondan tüketecek. Sen mesela onun yeneceği gün onun yanına, işte, fırında misal o tabii senin sevdiklerine göre şekillenir. İşte, patlıcan, brokoli, patatesi fırında, böyle, işte, hani, hafif olacak şekilde, böyle, bir fırına sürsen ve onu etin yanı etin yanında, böyle, kendine göre tabii sen etten bu anlamda daha az tüketmiş olacaksın yanına böyle bir yancı eklendiği için. Onu bu şekilde tüketsen e, bu senin için uygun olabilir mi?
Evet. Evet. Tabii. Eee, aslında uygun olabilir. Emm, yani, çok mantıklı. O da isterse yer, hani, istemezse yemez bu noktada. Iıı, sadece yemekleri de ben yaptığım için yine eti de ben pişiriyor oluyorum ve dolayısıyla yine birden fazla yemek pişiriyor oluyoruz aslında. Iıı, o belki, hani, benim için, ııı, uzun vadede problem olabilir ama kısa vadede, ııı, doğru diyorsun, yani, ben bir et yap yapıyorsam yanına da kendime, ııı, pratik bir şeyler yapabilirim. Mantıklı.
Hı hı. Evet. Eee, evet. Sen de tabii, i bu her şeyi yemek anlamında senin yapman gerektiği için sana fazladan sadece iş eklenmiş olacak bu anlamda. Peki, bu konuda, eee, taleplerini ve, işte, misal sen tamam, diyorsun ki "Evet, tamam, bazı günler sadece et de yenir." ama, böyle, dediğin gibi yemeğin yapılamadığı günler olabilir. O günlerde de sebzeli bir makarna ya da dediğin gibi domatesli bir makarnayla yoğurtla, işte, turşuyla ya da misal, eee, bu şekilde geçiştirilebilirken bunu hiçbir şekilde partnerinin kabul etmediğinden bahsettin. Bu durumu onunla hiç konuşmayı denedin mi?
Evet. Hı hı. Evet. Iıı, açıkçası denemedim. <chuckles> Yani, yemek elemesi yaptım kendi kafamda ama, eee, konuşmayı denemedim. Yani, konuşabilirim aslında. Çok güzel, eee, bir öneride bulundun bu anlamda. Eee, kendi düşüncelerimi, kendimi iyice ifade edersem onun da benim ne kadar yemek konusunda, ııı, sıkıştığımı aslında anlayabileceğini düşünüyorum. S hani, aynı evi paylaşıyoruz, eee, birbirimize emek veriyoruz. Ya, anlaşabileceğimizi umuyorum. Konuşabilirim. Iıı, çünkü, ııı, yani, makarna yemeyi reddettiğinde de, eee, dışarıdan da, ııı, yemek söylüyoruz. Tabii, bu bütçeyi de etkiliyor aslında. Biraz şey eğilimi de var: eee, "Tamam, evde etli yemek yoksa dışarıdan, işte, hamburger söyleyelim." eğilimi de var. Eee, bu konularda konuşabilirim, evet.
Hı hı. Evet. Tabii. Kesinlikle. Evet ve dediğin gibi, partnerin, eee, ete çok düşkün olduğu için, belki senin aslında bu konuşmayı nasıl başlattığın da onun vereceği tepkiyi değiştirebilir. Eee, en azından, hani, onun gözünü korkutmamak adına ya da durumu anlayabilmesi adına, başta, hani, tabii ki etin de muhakkak yeneceği ama sadece senin bahsettiğin şey aslında ne bileyim, bazen yorgun olursun ya da o gün, eee, dışarıda çok vakit geçirmişsin ya da belki de canın çok da bir şey yapmak istememiştir gibi gibi günlerde, her ne kadar, işte, o böyle taleplerde olsa da, o günleri birlikte, senin de dediğin gibi, bir domatesli makarnayla yediğimizde de akşam öğününü, hani, yemişiz gibi, eee, reaksiyon almak istediğini bu şekilde, hani, başlangıçta da onu korkutmayacak şekilde başlayıp bu şekilde ifade etsen; aynı zamanda yemekleri zaten sen de yaptığın için, pek çok şeyi de bir anda yapamadığını ve bunun seni yoracağını; ve zaten bu konuda da çok da fazla tarifin olmadığı için zorlandığını, sıkıştığını ve biraz rahatlamak adına böyle bir esneklik olursa daha iyi hissedeceğini ifade etsen, sence mümkün olabilir mi?
Evet. <chuckles> Tabii. Evet. Hı hı. le. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Yani, eee, çok dilerim, eee, çok güzel söyledin. Bu şekilde ifade edebilirim. Yani, eee, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Dolayısıyla iletişim şeklime senin dediğin gibi, eee, dikkat ed edersem eğer, eee, karşı tarafın da beni e anlayacağını umuyorum. Yine senin de dediğin gibi yemekleri de ben, eee, yapıyorum. Eee, dolayısıyla benim de enerjim, eee, bir noktaya kadar, yani, tek işim de yemek yapmak olmadığı için ve günün sonunda ben e, aşçı da değilim. Eee, yani, beklentileri biraz aslında düşürsek bazen evet, o makarnaya ya da, yani, kuru ekmek olsun bu hiç önemli <smacks lips> değil. Önemli olan, hani, eee, doymak. Her şey mümkün hayatta, yani, bu kadar beklentilerimizi yükseltmeyip bazen karbonhidrata da, eee, tamam diyebilirim. Eee, konuşmam gerekecek.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet, zaten sen de belki de aslında sadece, hani, dediğin gibi, eee, sürekli her gün, böyle, bir, eee, ziyafet varmışçasına değil de bazı günlerin de sonuçta ikiniz olduğu için bu şekilde de, eee, geçiştirilebileceğini kabul etmesini istiyorsun ve belki sadece onun bu kabulü sana iyi gelecek. Dolayısıyla bu doğrultuda da konuşursan belki ikiniz açısından da daha iyi sonuçlar olabilir.
Değil mi? Kesinlikle. Evet, kesinlikle tavsiyelerin doğrultusunda konuşacağım. Yani, biz kasap dükkanı işletmiyoruz. Bu kadar et yememize gerek yok gerçekten ama, eee, daha sakin bir şekilde, eee, konuşmayı deneyeceğim. Tavsiyelerin için de çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok değerliydi.
Hı hı. Ne demek, ben teşekkür ederim. Hoşça kal.
Görüşmek üzere.